नमस्ते, कैसी हैं आप?
नमस्ते, मैं अच्छी हूँ आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज ही मैं अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, तो मुझे कुछ बचपन की यादें याद आई, आपकी बचपन की सबसे यादगार याद कौन-सी है?
हाँ जी, आपने सही बोला क्योंकि हाँ, बचपन वही है कि अ, जितना याद करें तो भी कम है, क्योंकि अ अ, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो ब बचपन की याद बहुत आती है, ज जैसे कि मानो कि फिर बचपन में ही हम क्यों चले जाना चाहिए कर, कर याद आता है। बचपन में मुझको बहुत सारी याद आते हैं, जैसे कि मैं मेरे नाना-नानी के घर पे जा रही थी ना, वो यादें उनके साथ, उनके गाँव में जाकर उनके घर बहुत बड़ा घर था मेरे नाना-नानी का, वहाँ खेलना, छुट्टियाँ बिताना, वही मेरा बहुत प्यारा बचपन की याद है, जो छुट्टियों पे जाती थी ना मेरे नाना-नानी के यहाँ, वही मेरे जी हाँ, यादगार सफर है। आप उम, बोलिए आपका क्या कोई बचपन की याद है?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
जी। अच्छा। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि अ, जब हम अ, छुट्टियाँ बिताने जब हमारे नाना-नानी के घर पे जाते हैं, वो याद ही कुछ और रहता है, वो गाँव की ठंडी हवा, वो गाँव के जो लोग रहते हैं ना इतने मिलजुल के रहते हैं, इतने प्यार मोहब्बत रहती है, <clears throat> उतनी है गाँव जी हाँ, इतनी शहर पे नहीं रहती। और <clears throat> गाँव का खाना भी कुछ अ, बहु बहुत अच्छा वाला दिखता है, जैसे कि अ, हमारे नाना-नानी का जो घ गाँव पे जाती थी ना, वहाँ उनका चूल्हा चूल्हे का अ, ये था, बोलते हैं लकड़ियों का चूल्हा था, वो चूल्हे पे ग रोटियाँ बनाते थे और वो उनका अ, जो व्यंजन था ना, वो भी बहुत ख़ास था, जो उनका पकवान होता था ना, मिट्टी के बर्तन में पकवान अ, और उनकी दाल, सब्ज़ियाँ इतनी प्यारी दिखती थी कि मानो कि शहर में तो उतना मज़ा ही नहीं आता था। आपका क्या मानना है?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मिलनसार होते हैं। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी। जी, मेरा भी यही मानना है, मैं मैंने अपने आपको जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब स्कूल जब गाँव के दोस्त थे वो हम सब सेम ही स्कूल में जाते थे। फिर स्कूल में साथ रहना उसके बाद आकर खेलना और एक एक बेपरवाह सा जीवन था कि किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, हम एकदम निश्चिंत थे और अ, और जो शाम के टाइम पर जब मुझे तो वो सीन बहुत याद आता है, जब उम, जब जब भेड़, बकरियाँ चराकर गाय लौट रही होती है, जिसे हम हिंदू हिंदी में गोधूलि बेला बोलते हैं, कि जब सूरज ढल रहा होता है, गाय लौट रही होती है और जब मिट्टी उड़ती है। तो वो जो एक अ, वातावरण सा बन जाता है एकदम सुंदर सा, एक एक केसरी सा वातावरण होता है, वो बहुत-बहुत अधिक सुंदर लगता है और वो याद बहुत मुझे मरते दम तक रहेगी वो सूरज का ढलना। अब जैसे शहरों में तो इमारतें आ गई है, अब कहाँ सूरज का उगना और ढलना देख पाते हैं।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। <clears throat> जी। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, <clears throat> जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। <clears throat> बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि अ, जब हम गाँव में जो कंपेयर करती हैं, जो शहर से गाँव में इतनी अच्छा दिखता है कि जैसे गाँव के बड़े-बड़े घर रहते हैं। अ, और उ वहाँ की ताज़ी हवा, ठंडी हवा और वो पिड़ अ, पेड़ के नीचे जो झूला डाल लेकर झूलते थे हम लोग, वो सब मानो तो बहुत अच्छा दिखता है, मेरे अ, नानी के घर में एक आम का झाड़ डाले थे, वो आम के झाड़ को हम अ, एक झूला डालकर झूलते थे, ये बचपन की याद तो बहुत ख़ास दिखती है। और साथ में वो आम के कैरियाँ रहते हैं ना, वो उसको काट कर उसको मिर्च नम मिर्ची और नमक डालकर अ, वो खाते थे, वहाँ पूरे खेलते थे हम लोग बहुत अच्छा दिखता था, अभी तक वो याद आता है मुझको वो मंज़र। आपका क्या कहना है?
जी। जी, जी। जी। हुँ।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 वाह! जी। जी, जी, जी, मेरा भी यही है, हमारे घर पे आँवले का पेड़ था, तो हम तो जब छोटे-छोटे थे जब आँवला एक-दूसरे से ऐसे खेल के मार के खेलते थे क्योंकि उसकी लगती तो थी नहीं और एक मनोरंजन का साधन बनता था, हमने भी झूला टाँग रखा था, तो बारी-बारी से झूले झूलना और अ, एक मतलब दोस्त मेरे जो दोस्त थे वो अक्सर गाँव में ही ज़्यादा बने, अब शहरों में तो सब एक-दूसरे में ही लगे रहते हैं मतलब अप अपने आप में ही लगे रहते हैं। पढ़ाइयाँ आ गई थी, इन गाँव में जो निश्चिंतता थी, वो अब तक मुझे वो लगती है कि वो निश्चिंतता चली गई है, अब करियर बनाने की टेंशन है और इन सब चीज़ें की वो रहती है, जो वो गाँव में नहीं थी। गाँव में हम बस खेलते रहते, शाम को आके खाना खा लेते, सो जाते, सुबह उठते, फिर दोस्त आ जाते, स्कूल जाते, तो वो जो निश्चिंता थी और वो जो हँसी मज़ाक थी, वो सब बहुत यादगार रहती है।
जी। जी, जी, बिल जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि बा गाँव के लोग बहुत ही अ, मिल <clears throat> मिलनसार होते हैं और अ, वो लोग इतने अच्छे लगे थे, ल लगाव बहुत रहता है गाँव के लोग में ना कि शहर के लोग में उतना लगाव नहीं रहता, उनके आप आपस के काम में ही जुट जाते हैं ना अ, जैसे कि वहाँ यहाँ गाँव में जो पड़ोसी लोग रहते हैं ना, उनके अ, अंदर बहुत ही उत्साह रहती है, प्यार मोहब्बत रहता है अ, मिलादपन रहता है। मगर शहर में वैसा नहीं है, उनका काम हो गया या वो हो गए अ, बाजू के घर में कुछ बात भी करने के लिए वो समझ नहीं अ, मतलब कि अ, ना सम ना समझते हैं व जो शहर में रहते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि गाँव का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, मुझको तो गाँव की बचपन बहुत याद आती है मगर शहर में ही रहना चाहिए, शहर में तो करियर अ, हमारी पूरी अ, करियर तो अ, शहर में य ही है ना, जो काम-काज सब शहर में ही रहता है। अ, याद तो बचपन की याद आती है, कभी-कभी मैं मेरे बच्चों को बुलाकर लेकर चली जाती हूँ, मेरे नाना-नानी के घर, मगर शहर में रहकर मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अ, गाँव का पसंद नहीं करते, आजकल के बच्चों को तो अ, मॉडर्न तरीका है, उनको शहर में रखे आदत है। गाँव का मानो कि ये, कैसे थे आप? करके मुझको ही अ, प्रश्न करते हैं। जी हाँ, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? जी। <clears throat>
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। किसी भी कोई जी, जी, जी, गाँव में जी। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। अच्छा। हुँ। हुँ। जी, जी, जी। हुँ, मुझे तो गाँव ही बहुत पसंद था और गाँव में एक तो वो जो खेत खुले खेत होते थे, पूरा हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे और वो जो एक तो खु खुलापन जो था गाँव में, वो शहरों में नहीं है। शहरों में तो बस सारी चीज़ें छोटे-छोटे घर होते हैं, सब आपस में लगे रहते हैं, गाँव में अब कोई भी फंक्शन होता था, तो पूरा गाँव इकट्ठा होता था। आप एक-दूसरे को जानते थे, बातचीत होती थी और अब जैसे गाँव में बारिश होती थी, तो जो मिट्टी की खुशबू आती थी वह अब शहरों में कहाँ आती है, रोड पर वो नहीं हो पाता, लेकिन जो गाँव में जो एक आनंद था और एक खुलापन था और जो वातावरण था, जैसा आपने कहा, बहुत बहुत एकदम मन को शांति सा देता है।
जी, जी, बिल्कुल। <clears throat> जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि अ, मैं भी गाँव पे छुट्टियाँ बिताने जा रही थी ना, वो मुझको अभी तक याद हैं, जैसे कि अ, गा या शहर में जो हम देखते हैं ना, जो न्यूज़ रिपोर्टर वो पूरा टीवी में हो जाता था। गाँव में अ, वहाँ न्यूज़ बोलने के लिए, उम अ, वो बोलते हैं ना, धं घं ढिंढ़ोरा पीट ले, दो ज ये कुछ आवाज़ कर ले के जी हाँ, वो आवाज़ कर ले के आके न्यूज़ बोलते थे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ करके। ये हमको एक नई खुशी देती थी, हम सोचते थे कि ये गाँव ये शहर में ऐसा नहीं है, गाँव में क्यों ऐसा न्यूज़ फैलाते हैं करके। हाँ, ये कुछ अजीब दिखता था हमको, मगर यहाँ शहर में तो वो अ, नहीं है, यहाँ का तरीका ही अलग था अ, गाँव का नया जी हाँ, ये तरीका तो अ, जैसे कि वहाँ के पूरे लोग इ इकट्ठा रहते थे ना, सबकी मजबूरियाँ, सबके दुःख दर्द सब समझते थे गाँव में। मगर यहाँ शहर में तो वैसा नहीं है, ख ख़ुशी पूरी बाँट बाँट रहे थे, सब लोग ख़ुशी बाँटते हैं, गाँव में मगर यहाँ शहर का तो जीवन वैसा नहीं है, अपने आप का अ अ, माना जाता है। मुझको बच जी हाँ, जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल अ, और बचपन में जो अ, खेल-कूद रहते हैं ना, सारे फ्रेंड्स के साथ खेलना, दोस्तों के साथ वो बहुत अभी तक यादगार मंज़र मुझको माना जाता है। आपका कुछ कहना है उस पर?
जी, जी। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। <chuckles> जी, जी। जी। जी। जी, बिल बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। जी। हुँ, हुँ। सब लोग अपनी ज़िंदगी में रफ़्तार जी। हुँ। जी। जी, जी, मेरा भी गाँव का मंदिर यादगार है, शहर शहर में तो खैर जीवन एकदम तेज़ रफ़्तार में बीतता चला जाता है। हर दिन इतना तेज़ हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कब उठे, कब दिन खत्म हुआ, फिर अगले दिन उठे, फिर दिन खत्म हो गया। गाँव की रफ़्तार धीमी थी, वहाँ एकदम ऐसे ऐसे लगते थे सजीव हैं एकदम, कि जहाँ ज़्यादा ना मोबाइल का वो था, ना ट्रैफिक का शोर-शराबा था, एकदम सुकून सा था और चूल्हे की जो रोटी है, उसका स्वाद भी अलग होता है। और लोग एक-दूसरे से मिलते थे और सब गाँव वाले एक दूसरे को जानते भी थे, शहरों में तो अब पड़ोसी, पड़ोसी को नहीं जानता, वे क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, वो सब।
जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला गाँव में जब अ, जो खेलकूद करते हैं ना, दोस्तों के साथ वो अभी तक मुझे वो मंज़र याद है, वो छुपा छुपी का अ, खेल भागा-दौड़ी बहुत अ, मन को छू लेता था। जैसे कि इतना अच्छा दिखता था कि वो फिर से वो बचपन याद अ, बिच बचपन फिर आए अ, मगर यहाँ गाँव में तो उतना अ, जैसे कि यहाँ शहर में तो पूरे अब आजकल तो टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए स्मार्टफ़ोन पकड़ लिया, बैठ लिया सब उसमें ही निर्भर है। मैं आ आजकल के मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि, जैसे कि अ, "गाँव के खेल खेलो, जाओ बाहर खेलो" मगर अ, वो तो खेलते-वेलते नहीं उतना थोड़ा खेलते हैं, आ जाते हैं फिर फ़ोन पकड़ ले के बैठ जाते हैं। अ, पुरानी यादें जैसे कि गाँव की यादें मैं उनको कहानियाँ सुनाते रहती हूँ, मेरी, मेरी कैसी गाँव पे जो छुट्टियाँ होती थी वो सब आजकल के बच्चों को अ अ, मैं बोलती हूँ। जी हाँ, आप क्या उसके बारे में बोलेंगे? जी।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
जब हम मैं तो अपनी गाँव में जब रहा था जब दादीजी के पास रहा था, दादीजी-दादाजी के पास, तो वहाँ पर उनके साथ बिताया हुआ वक़्त एकदम वो तो मेरे एकदम दोस्त की तरह थे। वो मतलब रात को सोने से पहले वे कहानियाँ भी सुनाते थे और अ, मतलब भगवान के बारे में और इन जो जो आध्यात्मिकता के बारे में भी बहुत बताते थे, पुरानी परंपराओं के बारे में कैसे पुरानी परंपराएँ चलती थी और उनकी उनका जीवन कैसा था जब वे बच्चे थे, तो वो सब चीज़ें सुनते थे कि उनको बहुत दूर जाके पानी भर के लाना पड़ता था। घरों में काफ़ी गाय-भैंस भी रखते थे जो उनका काम करना और उनका ध्यान रखना, वो सब जो बातें सुनते हैं अब मैं शहरों में पला-बड़ा मुझे तो ये स एकदम नई-सी बातें लगती हैं। <clears throat>
अच्छा। जी, बिल्कुल। <clears throat> बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। कुल बिल्कुल आपने सही बोला। अ उम, मैं बोलती हूँ कि जब हम अ अ, जाते थे ना छुट्टियाँ मनाने गाँव में अ, जब वहाँ बागें रहते थे, जैसे कि वो नारियल के पानी पीती है, नारियल पानी वो इतनी अच्छी दिस थी, थी कि वहाँ का वातावरण को बहुत अ, अच्छा दिखता था वहाँ का प्रकृति का भाव, वो झाड़ें, वो जो पेड़े पो आर लगे रहते हैं ना जो अ उम, बोलते हैं ना नारियल पानी अ, वो वो अच्छा मंजर दिखता था। अ, इतना अच्छा दिखता था खेले-कूदें और मौज मस्ती तो सारा-सारा दिन वही हो जाता था उस बाग में वो नारियल पानी का पीना और घूमना-फिरना अ, ये ठंडी हवाएँ का लुत्फ़ उठाना। अ, ये तो जी हाँ, ये बचपन की यादें तो फिर-फिर, बार-बार आने के लिए दिल चाहता है। जी हाँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी।
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। मैं भी कुछ टाइम पहले जब हम लगभग 10 साल बाद मैं अपने गाँव गया तो मुझे वो हर एक जगह पे मैंने कैसे अपना वक़्त बिताया, अपने दोस्तों के साथ क्या-क्या खेल खेले वो सब बातें जब हम गाँव में दोबारा लौटते हैं, तो यादें और लौटकर आती है और मन करता है कि काश अब दोबारा वैसा चीज़ें हो पाए पर हो नहीं पाती। पर मुझे इस चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं है, क्योंकि हम जब जिए तब बहुत अच्छे से जिए और खुशी के साथ थे। हम अब जैसे मैं गाँव में गया दोबारा तो गाँव वाले सारे वो लोग मुझे अभी भी जानते हैं, जब मैं छोटा था तब मिला था और अभी भी मतलब गाँव में अकेलापन नाम की चीज़ नहीं होती। कोई बीमार हो जाता है तो पूरा मोहल्ला आ जाता है, शादियों में तो पूरे-पूरे गाँव की, वो बुलावे आते हैं। और शहरों में ये अपनापन थोड़ा कम रहता है, दुर्लभ सा है।
जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही बोला क्योंकि गाँव में का अ, वातावरण ही कुछ अ, खास होता है, जैसे कि अब अ, शादी ले लो, गाँव में एक घर में शादी होती तो पूरे मोहल्ले वालों को बुला देते थे, पूरे इकट्ठा हो जाते थे, उनके रस्में-रीते ये सब बहुत अच्छा अ, दिखता था। और अ, लोग भी इतने अच्छे मिलादपन से थे जैसे कि खुशियाँ बहुत बाँट रहे थे और वहाँ उम, बोलते हैं ना गाँव में जो अ, त्योहार होता है या कोई शादी वगैरह होता है तो वहाँ को ल झूम ले झूम लेने को दिल चाहता, जैसे कि गाने बजाना ये सब बहुत हाँ, जी हाँ, बहुत सारा होता था कि जैसे कि गाना बजाना तो गाँव में तो ओ डाल देते थे इ ऐसे ही वहाँ रास्ते पे। वो इतना अच्छा दिखता था कि इस इनके घर पे शादी हो रही है करकर जान लेते थे और सब इकट्ठा होना। अ, ये मानो कि एक नई, यई नई अ, योजना जैसी होती थी बहुत अच्छा दिखता था गाँव में। मगर यहाँ शहर पे तो ऐसा नहीं है आजकल। अ, साबुन उनके घर में हो गया या उनकी पार्टी हाल जैसे बोलते हैं ना हो गया और पड़ोसी-पड़ोसी को उतना नहीं जानता यहाँ शहर पे बुलावा नहीं लगता। अ, वही सब बहुत कुछ जैसे कि इंडिविजुअल फील करते हैं यहाँ शहर पे। जी हाँ। आप क्या मानते हैं? जी। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। जी, जी, जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और गाँव में हम ये भी देखते हैं कि जो अ, जो गाँव के बच्चे होते हैं, वे संस्कार और सीख के साथ बड़े होते हैं, कि वो अपने से बड़ों का आदर करते हैं और शहरों में तो थोड़ा वो कम रहता है। अपने व जो रूट्स बोलते हैं जिससे अपनी, अपनी जो पहचान है, उससे दूर होते चले जाते हैं। धार्मिकता कम होती जाती है और अ, गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव में अब तब की पुरानी परंपराओं को पूरे जोश के साथ मनाया जाता है और मैं तो अपनी बहन से बात भी करता हूँ कि जब दोबारा ह अमीर हो जाएँगे और खूब पैसा-वैसा होगा जब गाँव में जाके एक फार्म हाउस खोलेंगे, घोड़े वगैरह रखूँगा, <chuckles> तो ये सब शौक है कि दोबारा गाँव में जाना है बाद में।
जी। जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल अ, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि अ, शहर की ज़िंदगी तो बस हो गई, क्योंकि यहाँ की हवा भी तो वो हवा भी कुछ खास नहीं, यहाँ का रहन-सहन भी थोड़ा कमाई के वास्ते कोई कुछ करियर बना सकते हैं, तो ये शहर ठीक है, मगर गाँव में इतनी तसल्ली मिलती है अ, मानो कि जैसे कि आपने बोला फ़ार्म हाउस मुझको भी ये बहुत अच्छा लगता है। अ, फ़ार्म हाउस बनाना उसमें अ, बहुत सारे अ, जैसे कि एनिमल्स रखते हैं ना, द अ, जैसे कि भेड़, बकरी जी, गाय, ये सब भी रखना, उनको पालन पोषण करना, उनको देखभाल करना अ, ये पूरे जानवर रखने, उनका देखभाल बहुत अच्छा दिखता है। जैसे गाँव के अ, जानवर कुछ खास दिखते हैं, जैसे कि गाय ही ले लो अ, वो गाय रखते हैं ना कुछ घर में, उनके घर में इतना अच्छा दिखता है कि उनके घ घर का दूध जो ग बनाते हैं ना, घर पे पूरा दूध ही रहता है, उनके घर की चाय भी बहुत अच्छी दिखती है। अ, मुझको तो गाय अ, जी हाँ, गाँव में जो गाय पाले रहते हैं ना, उनके घर में की दूध की चाय बहुत अच्छी दिखती है, अभी भी गई तो मैं गाँव पे उनके अ, घर पे जाती हूँ स गाढ़ी दूध की चाय माँग कर पीती हूँ। आपका क्या मानना है? जी।
हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। गाय वगैरह, जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। अच्छा। जी, जी, जी। जी, जी गायें गायें तो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरा भी मन है बाद में क्योंकि एक तो खुद खुद के घर का जो दूध होता है एक, बिना किसी मिलावट के साथ-साथ। तो बचपन में तो हमारे घर पे गाय थी, तो हम गाय का दूध वगैरह ही पीते थे, तो बचपन की जो यादें हैं अभी भी मतलब आती रहती है, अब जब भी गाँव जाऊँगा जब दोबारा वही बातें याद आती है। कि हम कैसे यहाँ खेलते थे दोस्तों से अब तो दोस्त भी सारे शहर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो गाँव में अब तो मतलब जो लोग हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, यह मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाकी तो जो मेरी सबसे अच्छी यादें हैं गाँव में ही बसी है, गाँव के जो सूरज हैं, वो जब जो ने नेचुरलटी जो प्रकृति के साथ हम अ, जुड़े हुए रहते हैं गाँव में जब रहते हैं। जैसा आपने भी बताया। जी, जी, जी।
जी, बिल्क जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। उम, जी, बिल्कुल, बिल्क बिल्कुल, बिल्क बिल्कुल आपने सही जी, बिल्कुल आपने सही बोला। गाँव की जो नेचुरल हवाएँ है ना, वो प्रकृति का सुंदरपन वो अभी अ, हमारे आँखों के सामने ही अ, दिख रहा है, उतना अच्छा दिखता है कि बार-बार गाँव पे जाके छुट्टियाँ मनाएँ, जाकर घूम फिर कर आए। आपसे अ, ये बातचीत कर कर मुझको बहुत अच्छा लगा अ, इस विषय पर। छा धन्यवाद।
जी, जी। जी, जी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।